Ah, entendi, agora tá perto do de ação de graças, né.
Isso, no ação de graças, não vai ou vai? Não, não vai, vai vai vai sim. No ação de graças vai ter, eles vão ficar aqui. Eh, no natal, talvez, também, mas no ação de graças, eh, é co a dona falou que queria ficar em casa, e tal, aí, depois de uma semana, depois, ela falou: "Não, pra pra num num ter que ficar <chuckles> festejando assim, eu vou vou viajar", aí tá bom, aqui o os cachorrinhos e e pois é. <chuckles>
Entendi. Uhum. E aí você f cuida deles, mas e, é muito bom isso, você saber, né, que você consie você consegue cuidar desses bichinhos e ter essa proximidade com eles todos.
Hum. Uhum. Sim, sim. Eu, assim, eu vou confessar que eu n eu não sou uma pessoa muito de cachorro, eu gosto mais de gato mesmo. <laughs> Sério, porque cachorro eu acho gato mais limpinho, cachorro não, cachorro quando tem que passar aí é, depende do cachorro claro, né, eles eles são limpinhos, mas, eh eh, eu não sei, gato gato parece por ser mais limpo, sabe, que eles eles vão no banheiro lá, eles se limpam mais. Hã.
Sério? Uhum. Ele é mesmo. Eu tenho propriedade, porque eu tenho 2 gatos. <chuckles>
Olha. <laughs> Eh, eu já tive uma gatinha também hã. Hã. Aí e e pronto, aí eles se limpam com com a linguinha, eh, oh, a caixinha sempre arrumada, eh, eles eles só são eles num num interagem muito com a gente, é só isso o problema com gato, mas depende também, né.
Sou "gateira" assumida. Sim. Ah, só fale por você, porque os meus interagem super comigo, viu. Eles são o maior grude, se eu vou no banheiro com a porta fechada, eh, eles só faltam derrubar a porta
<laughs> Pronto, aí hã. Hã. <laughs>
para entrar.
Ah, pronto, e e eu falo isso também para o pessoal, né, às vezes, eh, o pessoal fala mesmo: "Ah, gato é muito é muito, eh, eles não gostam muito de interação, que não sei o quê", eu falo: "Não, depende do gato, às vezes, né, gato a até até pode ser, mas gato, depende do gato, né". Eu já tinha uma gatinha também, ela infelizmente, eh, teve um negócio no nariz, num num num tá mais entre a gente, mas, eh, eu já aproveitei bastante tempo com ela, e ela brincava mesmo, né, ela, hã, subia tinha uma porta, que era uma grade, e ela sempre subia nessa porta com grade, e ela f brincava também com de laser, e os brinquedinhos dela também.
Depende. Hum. Tá Uhum.